น่าจะเป็นอย่างงั้นครับผม คิด ว่านะ คิดว่าน่าจะ ไม่แน่หรอก อาจจะ อาจจะอยู่ป้วนเปี้ยนเกือบ ๆ แต่ว่าตอน ตอนนั้น ได้โอกาสกิน แล้วก็ได้ เรียกกิน กิน กินเป็นกิจวัตรเลย คือกลับมากิน ๆ อย่างเงี้ย แล้วก็น้ำก็ไม่เคยหมดสักที เพราะว่ารองได้เรื่อย ๆ ใช่ไหม? เป็นเหมือนกันไหมเอ่ย?
<chuckles> เออ ค่ะ <chuckles> <chuckles> เออ อืม อือฮึ โอ้โฮ อืม ใช่ ๆ ใช่ ก็ จริงเราว่า เอ่อ วัยเด็กเวลาที่เรา จะเป็นอีกอันหนึ่ง หรือเวลาที่เราไปเท่ว ไปเที่ยวสถานที่ไหนก็ ตาม ที่เขาแบบเหมือนจัดแบบย้อนยุค อะไรอย่างเงี้ย มัน จะทำ แล้วก็จะขายของแบบย้อนยุค นึก นึกภาพออกใช่ไหม? อย่าง เช่น จัก เอ่อ จักรยานของเล่นที่มันเป็น เป็นสังกะสี หรือ ค เป็นกระป๋องอะ นึกออกใช่มั้ย? เป็น กระป๋อง แล้วก็จะ ใช้ไขลาน อะไรอย่างเงี้ย เออ แล้วก็ นี่ ๆ พูดถึงเรื่องนี้ก็ล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราก็เพิ่งไปตลาดโก้งโค้ง เอ่อ เราก็ไปได้ เอ่อ อยุธยาค่ะ มันจะ มี ลองไปเซิร์ช หาตลาดโก้งโค้ง เขาก็จะแนว ย้อน ยุคเหมือนกัน ย้อน ยุค แบบไหน รู้ไหมคะ? เขาจะทำขนมถ้วย ทำแบบสด ๆ เลย ใส่ถ้วย ถ้วย ตะไลเลย แล้ว สมมุติว่า เราสั่งหนึ่งถาดปุ๊บ เราก็นั่งตรงนั้น แล้วก็แคะกินกันตรงนั้นเลย
เออ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ อืม ครับ อา ครับ ใช่ ครับ ใช่ นึกออก ครับ ครับ อืม ใช่ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ ครับ ตรงไหน หว่า? อ๋อ ครับ ๆ ครับ ครับ อ๋อ ครับ อ๋อ อุ๊ย มันก็ได้กลิ่นอีกนะ อันนี้ก็กลิ่นวัยเด็กได้อยู่นะ แต่สมัยก่อนมันหอมกว่าทุกอย่างไหมอะ? ตัก ก ตัก แม้กระทั่ง ตะโก้น่ะ
ใช้ ใช่ นั่นแหละ จริง ๆ ไม่ หรือว่าสมัยก่อนน่ะ กะทิหรืออะไรเงี่ย เขาใช้จาก มะพร้าวจริง ๆ ในการขูด ในการทำ นึกออกไหม? เวลาที่มัน อืม ๆ เวลาที่มันนึ่ง แล้วมันเอาออกมาเนี่ย มันจะหอมกลิ่นกะทิ หอม บอกไม่ถูกอะเนาะ อืม แต่ว่า อืม
ครับ อืม น่าจะเป็น อย่างงั้นนะ ใช่ เพราะว่า คั้นเองเนาะ มี ใช้เครื่อง ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ใช่ครับ ใช่ บอกไม่ถูกเหมือนกัน แต่ว่ามัน มันอร่อยกว่าสมัยนี้ ด อย่าง หรือ หรือ หรือ ถ้า เกิด อ่า บางอย่างที่รู้สึกว่า ปัจจุบันก็ยังชอบอยู่คือ อ่า ขนมชั้น ซึ่งสมัยก่อนหอมมาก ต้องบอกว่า หอมมากขนมชั้นสมัยก่อน สมัยนี้ไม่เท่าไรเลย ก็มันจะออกกลิ่นมัน ๆ มากกว่าเนาะ เราจะรู้สึก ถึง กลิ่นน้ำมันพืชเสียมากกว่า ซึ่งหมัยก่อนไม่เป็นอย่างงี้เลย
มาก ค่ะ อ๋อ อือ ๆ อือ ทัน ค่ะ อืม อย่าง ใช่ ใช่